Ừm, hello, hello.
Hello, mình xin chào bạn. Ừm.
Không biết hôm nay của bạn như thế nào ha?
Mình xin chào bạn. Ôi! Mà ngày hôm nay của mình cuối tuần nên là cũng đang, ơ, ngồi giải lao coi, ơ, mấy cái chương trình truyền hình, ờ, giải trí đó đó mà. Ừm, còn bạn thì sao?
Ừm. À, à. Ừm, à. Ồ! À, vậy hả, chương trình truyền hình hả? Ơ, mình cũng vậy, kiểu như nà, kiểu, hôm nay cũng cuối tuần á, nên là cũng nh giống như bạn, kiểu như là, cũng sẽ coi một bộ phim hay là một cái coi một cái gì đó, kiểu, giải trí á. Ờ, nhưng mà, kiểu ừm, ừm, ừm, ờ, ờ. Nhưng mà, kiểu, mình thấy là, kiểu, n nói về cái chương trình truyền hình đi, thì, kiểu, bạn thường thường bạn sẽ có xu hướng bạn chọn, kiểu, chương chừng chương trình truyền hình hình mà, kiểu, của Việt Nam hay là của nước ngoài?
Ừm, ừ. Ờ. Ừm. À, vậy đó hả? Wow! Ừm, ờ, wow. Ừm hứm. Ừm.

À, The Voice ha! Ừ, đúng rồi, mình cũng coi cái đó đó nha, rất là rất là hay luôn đó, mà mặc dù là có nhiều nhiều nhiều cái rất là hài, rất h nhưng mà nó mình thấy nó thực tế, đúng bạn? Ừm. Yeah. Ừ.
The Voice. Ờ, ờ, đúng hông? Ờ, rất là thú vị luôn á. Ừm hưm. Ờ, thiệt á, đúng rồi. Đúng rồi, kiểu như mình cảm thấy là chắc là hồi nhỏ là chắc là chắc sẽ ai cũng sẽ đúng một lần nào đó mà coi The Voice rồi, đúng hông? Kiểu như là cái The Voice hoặc là The The Voice Kids đồ này kia. Mình chắc là mình coi The Voice Kids nhiều hơn, mà lúc đó mình có chút xíu à, nhưng mà coi mấy cái đó thấy cũng hay nữa, đúng hông?
<laughs> Đúng rồi ha, chính xác á. Ừm. Ờ, ờ. Ừm. À, đúng rồi ha. Yeah, đúng rồi, thấy mấy bạn nhỏ rất là dễ thương mà sao thấy người ta giỏi mà người ta tài dữ, người ta đi hát này nọ, biểu diễn, ừm, wow. À, ừm.
Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi. Đó, đúng chính xác luôn. Thì đó, ừ, giống như kiểu mà ch như mà hồi đó sao, sao, sao?

À, đúng rồi đó ha! Có bạn có coi phiên bản, ờ, Việt Nam hông? Hay là bạn coi phiên bản quốc tế? Ừm.
Ừm, à! Có, nhưng mà, kiểu, mình cảm thấy phiên bản Việt Nam á thì, kiểu, hình như dạo này nó hông có còn phát sóng nữa hay ta? Tại, kiểu như là, hông có còn thấy nữa. Ờ, nhưng mà, kiểu, ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, thì đó, nên là, kiểu, nó hông còn ừ, nó hông còn chiếu nữa nhưng mà, kiểu, tất nhiên là chắc là, kiểu, ừm, ừm, ừm, cái cái bản phiên bản đó ở bên Mỹ thì chắc là nổi nổi quá nổi rồi, đúng hông? Luôn khá là thú vị. Ôi, mà coi mấy cái đó cái xong cái bị đói bụng á, kiểu như người ta làm những cái món nhìn thật sự rất đẹp luôn, đúng hông?
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì, ờ, hình như nó chỉ ra được 2 mùa thôi á là Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ờ, đúng rồi, nó rất là nổi tiếng luôn đó. Ừm, ừm. <laughs> Gây ra

Ờ, hông phải cái chương trình này nó cũng lâu lắm rồi đó, thì nó có nó có nhiều phiên bản lắm, phiên bản ừm, Việt Nam cũng có nữa luôn đó, ừm.
Ừm. Ờ, ừm. À, à, rồi. A, à, rồi, mình nhớ rồi là, kiểu như là ờ, đúng rồi, à, mình nhớ là cái cái trời, cái đó chắc cũng xưa lắm rồi, đúng hông ta? Là, kiểu như là, ờ, mình có thấy mấy cái đó, à, nhớ rồi nhớ rồi. Trời đất ơi! Trời, lâu lắm luôn rồi ha. Ờ. Ừm, ừm.
Đúng rồi đó, chính xác luôn á, ừm. Ừm, ừm, yeah. <laughs> Yeah, đúng rồi đó, h ờ, tại vì, ờ, hình như là nó không còn được yêu thích nên nên người ta hông có làm nhưng mà mình rất là thích cái chương trình đó, tại vì, à, bây gi yeah, ừm, tại vì hồi xưa là cái yeah, cái chương trình đó là cái chương trình duy nhất là để có thể nhìn thấy được cái cảnh xung quanh của Việt Nam, đúng hông bạn? Ờ, giống như người ta đi đa này, đi nọ đi kia vậy đó thì thì thấy, xong rồi yeah, đúng rồi, ờ, ừm.
Ừm, ừm. Ờ, ờ, ừ, ừm. Ừm. Ờ, hiểu. Kiểu như là mình ờ, sao? À, ờ. Ừm, ừm. Là Ờ, đúng rồi thì đó. Ờ, ờ, ờ. Ờ, đúng rồi, ôi, đúng rồi ha, tại vì, kiểu, mình thấy là c những cái mục ừ, cái chương trình đó là, kiểu như là kiểu như là, nó sẽ đi rất là nhiều tỉnh ở Việt Nam mà, đúng hông? Kiểu hồi xưa là, kiểu như là, ờ, những cái nghệ sĩ vô trong đó sẽ làm những cái thử thách mà này kia, đúng hông? Mình nhớ nhớ là vậy, ờ, ôi, nghe cũng thú vị quá ha. Ừm.
Ừm. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Yeah, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Yeah, đúng rồi, nhưng mà bây giờ là chính xác luôn thì thì cái đó là cái cái một cái chương trình ưa thích khi mà mình hồi còn nhỏ đó, nhưng mà bây giờ bạn biết là có một cái chương trình thậm chí là nó còn nổi tiếng, mấy năm gần đây của nước Việt Nam mình, mình đố bạn đó là chương trình gì? Cũng là đi khắp nơi trên toàn Việt Nam luôn đó. Ừm.
À, à. Ừm, ừm. À, à. Ờ, ờ, hiểu. Ừm. Ờ, ờm. Sao, sao? Sao, sa Ừm. Wow, ờm, ừm, nhớ nha, từ từ nha, dạo này thì, kiểu, ờ, mình hông có coi Việt Nam nhiều. Nó là sao? Hay sao? Sa sao, đó là gì vậy?
Ừm, ừm. Bật mí đọ, mình chắc chắn là bạn biết á, chắc là là quên tên, đúng hông? Ừm, ừm. <sniffs>